متوقع آه، يعني أنا يعني كنت خايف من الحتّة دي لمّا دخلت الامتحان وخلاص ما ما أنا آآ
امم طب ده ده بيقلل أهو ده أهو ده بيقلل بحد ذاته كده، بيقلل الضغط من عليك شوية.
ل آه اللي هو أنا يعني كنت شايل همّها من الأول و وجت يعني جت بحق.
<laughs> أنا كده كده، هو ده اللي كنت متوقعه.
بالضبط آه. ف فب فبس الترم التاني بقى آه عايز أقول لك إن أنا حتّى يمكن ما اهتمتش بالاهتمام اللي ممكن ييجي في بالك، اللي هو أنا كنت متابع أوّل بأول و وباذاكرها أوّل بأول، لأ أنا كنت بس مجرد باحضر السكاشن بتاعتي والمحاضرات وأركز فيها.
وأنت ك امم كمل، كمل. آه. إديت اهتمام شويّه برضه عن الترم الأولاني.
لأ والله، يعني عادي هي هي نفس الاهتمام، بس كان بالنسبة لي آه.
اُما طب ثانية بقى آه، طب طب ثانية يعني إيه ت إيه مثلًا الدرس اللي خرجت بيه لما شِلت المادة دي.
الدرس اللي خرجت بيه إن أنا ما استهترش بأي حاجة و وألغي من نفسي كده.
امم.
ع عشان أنا كانت مشكلتي بجد فيها ما كانش في المادة، قد ما كان إن أنا لغيت فصول كاملة وما ذاكرتهاش، لما اتأخرت في مذاكرتها.
حلو، حلو أوي. يعني من الآخر علّمتك تتعامل مع مثلًا الفشل بقى وكده؟ ما أنت كده كن أنت كده فشلت.
بالضبط آه آه وعلّمتني إن أنا ألتزم برضه شويّة، ما أنا كنت ل لمجرد إن أنا كنت في الترم الأول ما كنتش باحضر بعض المحاضرات، كنت باروّح بدري، كان عندي بعض السكاشن بتكون يوم الخميس آخر النهار الساعة 18:00 بالليل ف 18:00 ب
معاك حق فعلًا. على كلامك على كلامك أنت كنت بتهزر.

بالضبط أيوه، أنت حد كأنّه مُتعمِّق فيها وعايز أقول لك برضه إن أنا ذاكرتها م في الأواخر برضه، يعني أنا كنت بس مُكتفي بإن أنا ملتزم إن أنا أحضَر السكاشن والمحاضرات وخلاص.
يعني ما اتعلمتش مِيَّة في المِيَّة شكْلك بقى كده <giggles>
إيه؟
ما اتعلّمتش برضه 100% مستنّي إيه عشان تتعلّم مِيّة في المِيَّة؟ <laughs>
أ لأ، لأ، مش كده، هو زي لأ، هي مش قِصّة ما اتعلّمتش، بس هي أ أ هي ده ده طَبعي حتى أنا في المذاكرة في كل المواد في كل حياتي، إن أنا باحضَر الشرح كويس، باركِّز في الشرح.
ب بت ال بتتراكم للآخِر، من الآخِر. آه.
إمم.
والمراكمة اللي في الآخِر؟
المراكمة اللي في الآخِر دي ما بتبقاش مراكمة، بتبقى شِبه مراجعة، لأن أنا خلاص، أنا مركِّز طول الترم في ال آه.
طيب، آه، تمام، ده أنت كده زي الفُل، أنت كده على الأقل ز مذاكر أول بأول، فاهم؟
بالضبط آه. آه، بس م م مش مذاكرة اللي هو أمسِك وأحِل وبتاع، لأ أنا مجرد بس أستمع للمحاضرة بشكْل كويس وأفهَمها وأنا وقاعد وأكتب ورا الدكتور وخلاص.
ونق إمم، إمم، يعني نقدَر برضه نقول إن ال التَ برضه التجربة دي خدتك تُخرج يعني تُخرج كده بحاجة حلوة، إن أنت تبُص للتعليم بطريقة مختلفة.
آه. بالضبط آه، وده غير الطفرة اللي عملِتها بعد كده، إن أنا بقيت بقى مهتم بتقديراتي، مهتم بالكليّة، م م جيد جدًا بقى كل ترم أنا طالب جيد جدًا يعني م م <chuckles> مش طالب إمتياز كنت طالب جيد جدًا. ف
فاهمك أيوه. ده طبيعي، آه، آه. طب تعالَ بقى نتكلّم في نقطة حلوة بقى، يعني ب يعني برضه، هل بقى تجربتك م يعني أنت شِيلت ال المادة دي، أثّرت على مجال شُغلك؟
آه. لأ، خالص بالعكس، يعني أنا بأقول لك أنا لأ بأقول لك أنا دلوقتي وصَلت بقى لإن أنا بأعمل أبحاث في في تخصصات معقّدة ومتطوّرة حو جامعات كبيرة وباخد بيها مراكز أولى، فالموضوع ما كانش فارق خالص، بالعكس.
أو اختيارك مثلًا لمجالك؟ حلو أوي، حلو أوي. كانت دافع ليك مثلًا والّا يعني بتفتكِر الموقِف ده بيبقى دافع ليك؟
آه جدًا، يعني هو إن إن هي دي أصلًا كانت خط نقطة التحوُّل نفْسها في حياتي، اللي هو أنا أ القلبة، الplot twist بقى زي ما بيقولوا جه من الحِتّة دي، إن إن حاجة بسيطة زي دي، إن أنا جِبت فيها آآ ضعيف و و وكان عندي فرصة إن أنا أغيّر الترم التاني وعارف كده وكان ممكن أبقى مستقِر مع نفْسي.
أيوه فاهم. ممكن ك تُق وكنت ممكن تُقع كمان آه، فأنت برضه كافِحت.
بس لأ وقفْت مع نفسي بقى، امم، وقّفت مع نفسي وقُلت لأ، أنا لازم آآ أشتغل على نفسي، لازم أركّز أكتر، ما ما أخلّيش حاجة زي كده تهفو منِّي، أينَعم بعض الأوقات كان بيحصَل تقصير، بس كان بيبقى بسبب حاجات تانية مفيدة أكتر يعني، بالنسبة لي. آه.
صح، صح. إمم. في عوامل آه، فاهمك أيوه، طيب على كده بقى نقدَر نقول مثلًا إن أنت خَدت من الخوف عبرة؟ مثلًا إعتبَرت فشلَك ده إن خَوّفك شوية وخدْت من الخوف ده عِبرة، إن أنت فعلًا تدوس على نفْسك والّا اعتبرته عائق بقى وخلاص بقى، بس أنت مج ما عملتش كده.
لا، لا، لأ، كان عارف في مصطلح كده مش عارف مش فاكره اللي هو كان بيقول لك، اللي هو إيه، ده نقطة الانطلاق بالنسبة لي يعني، كان، يعني مش العكس تمامًا، آه.
آه، خلاص، طب طَب ده أنت عظيم! طيب وحاليًا، حاليًا لما بتيجي لما بت بتِحصل كده إن أنت واقف في مشكلة أو حاجة مثلًا شبه مثلًا، موقِف المادة ده، أي نقطة فشل مثلًا بتفتكر ال حِتّة المادة دي بقى وإن أنت شِلتَها و بتدّيك دافِع مثلًا؟
بالضبط، أيوه اللي هو أنا آه.

يا نهار أبيض! وطبعًا أنت كده ما حليتش فيهم سؤال.
آه، جِبت فيها D على طول أيوَه آآ ولا سؤال طبعًا آه خلصت المادة، هي المادة كانت عندي مقسومة على الترمين كان ده الحظ الحلو يعني إن هي كانت مكملة.
خلاص كده، خلصت آه.
أخدت ال ال آه، أخدت الترم الأوّل فيها D اللي هو م-م ضعيف ضاد، كانت عندي بالعربي هي.
طب وعملت إيه؟ آآ، ماشي بس مش قص ام مش كده عديت؟ والّا كده إيه بالضبط؟ أنت القديرات أنت ك التقديرات كانت عندك إيه بالضبط؟
لأ ضعيف، أنا كنت شايلها. آه كانت باقي التقديرات كلّها امتياز وجيد جدًا، هي الوحيدة اللي كانت ضعيف.
ق قصدي يعني الحرف الD عندك في كليات بيبقى عندهم الD مقبول باين والحاجات كده فاهم؟ أ أنت عندك كان الD م
آه، م لأ أنا بالنسبة لي أنا مش عارف هي الD أصل أنا مش نظام مش نظام GPA كنت أنا كنت نظام ترمين فكانت عندي ضاد، اللي هي ضعيف.
امم. آه. ال آآ، آه، آه، أيوه فاهمك، فاهمك، فعلًا أنا فاهمك، تمام.
آه، فأنا كانت عندي نظام ضاد وكانت مكملة الترم التاني، أنا بقى دي هنا اللحظة اللي ات اتحولت فيها حياتي حرفيًا مِيَّة وتمانين درجة.
طبعًا أنت كانت صدمة بالنسبة لك.
بالضبط آه، عايز أقول لك إن أنا يعني ع ع لو هاعمل لك plot twist وأجيب لك من الآخر مثلًا، إنّه أنا ال حياتي بعد كده دلوقتي إن أنا بقيت أعمل أبحاث وآخد مراكز بيها على جاماعات على م مستوى العالم يعني جاماعات مرموقة حوالين العالم.
يب ماشي أنا معاك. في نفس المادة اللي شِلتها طبعًا؟
لا مش في التخصص ده بقى، لا أنا مهندس أنا مالي و مال الفيزيا؟
طب ما أنا قلت كده، كنت عايز أقول لك أنت كده أنت كده خلاص ضربت الواقع. <chuckles>

آه لأ، كانت كانت مخوّفاني، اللي هو أنا مش عارف مش فاهم من الدكاترة، و و ومش عارف إيه المشكلة، وما فيش كتب أو مراجع كويسة أرجع لها، فكان بالضبط.
أنت تايه يعني من الآخر، كنت تايه في التجربة دي ومش لاقي مصدر بقى.
بالضبط، أنا مش لاقي مصدر ي ي يثبّت لي المعلومة، فرُحت أخدت كورس كنت مفكّر إن هو هيفرق بالنسبة لي، اللي زاد الطينة بَلّة إن الكورس ده خلّاني ما ذاكرتش أكتر. <chuckles>
آه. أصلًا؟ آه، حسّيت بقى إن أنت جِبت مصدر فخلاص بقى.
آه معتمد على ما أنا باخد كورس بقى! آه مع معتمد على الكورس، لأن أنا ب امم.
طب أنا عا أنا أنا بقى أنا فضولي دلوقتي زاد اوي اللي أنا أعرف إيه اللي حصل بعد كده؟
إيه اللي حصل؟ أيوه، ده أنت استنى ده حصل قصص، رُحت دخلت جيت ليلة الامتحان لقيت نَفسي مش مذاكر 3 فصول من ال ال من البتاع ده، وكان الساعة مثلًا آه 01:00 والّا 00:00 والامتحان الصبح الساعة 09:00.
بالضبط. يا نهار أبيض! و3 فصول من كام فصل بقى؟
3 فصول من 6 فصول أو 7 فصول.
لا ده ده كده أنت كده مش مذاكرنُص المادة يعتبر.
بالضبط أيوه، منهج كبير، بعدين رُحت قلت إيه، أنت عملت إيه؟ قُلت يا ما أنا اللي في الثانوية العامة اسمها الثانوية العامة بُعبع الناس، م م دخلت مش مذاكر الحديثة، قوم هاركّز في 3 فصول في ال في الكلية! ما يشغلش بالي، أنا مذا
طب وبعدين أنت عملت إيه؟ أصلًا! آه. عقلك هيأ لك إن أنت زي الفل، عادي 3 فصول إيه المشكلة؟ طب حصل إيه؟ <laughs>
أيوه، إن ده زي ده، ما فيش مشاكل، <chuckles> وبعدين بس أنا عشان في الثانوية العامّة كنت باخد دروس، فكنت دايمًا في ال كان عندي مَلَكَة كده الحمد لله إن أنا باقدر أفهم في الدرس يعني، ما باحتاجش إن أنا أذاكر بعده كتير.

بلدي وكده، فكنت بskip ساعات ال ال ال أو أتخطى الsection ده وما احضروش، ف <tsk> يعني فاهم، كانت بتحصل شوية تقصير مني في الحتة دي، وأنا قُلت لك إن أنا كان عندي مَلِكة إن أنا باحفظ أو بافهم في ال في السكاشن وفي المحاضرات وأنا باقعد أسمعها أو أحضرها.
آه. إمم، إمم. طيّب وبعدين بقى التيرم التاني عملت إيه في نفس المادة دي بقى، لا دي النقطة ال ال المُريبة، في نفس المادة دي أنت عملت ايه؟
فبس ف آه آه، أب نفس المادة، ال ال التيرم التاني، إنه عايز أقول لَك يعني الplot twist بقى خُد الplot twist إن أنا جِبت فيها 145 من 150 التيرم التاني لوحده. هي كانت من 300 أو كانت من 200 تقريبًا، كانت من 200 جِبت 100 200 يعني <laughs> تطور أيوة، هي كانت من 200 عشان ما كانتش من 300 فالتيرم الأول 100 ي والتيرم التاني 100 أنا جِبت كده 99 من 100 نقصت درجة واحدة.
بعيدة آآ لأ، لأ، لأ، لأ، لأ ده تطور. مش تمام. ده أنت كده خلاص أنت كده آآ يعني عديت المادة بسبب تيرم واحد.
آه. بالضبط، آه، يعني عايز أقول لَك إن أنا جيبت شبه 99% ي ي يعني هي كانت نسبة، مش ما كانتش تقدير تسعة وتسعين في المِيّة، احسبها أنت بقى كدرجات <laughs>
يعني يع و وده بسبب، وده بسبب ده بسبب تجربتك مع ال المادة في التيرم الأول.
على التيرم الأول آه قفلتها التيرم التاني عشان تعادل أنت عادةً عندنا في الكلية اللي كان بيشيل مادة التيرم الأول كان التيرم التاني بيجيب فيها آآ جي آآ إيه مقبول.
آآ لأ بس أنت عملت آه أنا فاهم طَب ده زي الفل. أنت خلي بالك كده أنت بتتكلم في إنك جيبت جيد من تيرم واحد يعتبر، أنت التيرم التاني ده يعني كان ضايع، طَب و ساعتها بقي يعني
كان يجيب فيها مقبول، أنا جِبت جيد. آه عشان أنا كنت مقفّلها التيرم التاني. آه. بالضبط أيوه التيرم الأول ما فيش.